Olha, o que torna alguém um bom ouvinte?
Ai, eu sou ótimo ouvinte. <laughs>
<laughs>
Já estou me titulando com esse essa definição, mas eu acho que o bom ouvinte é, sou, viu. Hã, e e não só eu dizendo, então eu estou aqui puxando essa sardinha, mas é porque eu percebo que o bom ouvinte é aquela pessoa que julga menos, que não critica, hã, que acolhe, se que tem empatia de se colocar no lugar do outro, porque às vezes aquela pessoa só quer falar, ela só quer ela só quer desabafar, só quer encontrar apoio, então eu acho que o bom ouvinte é aquela pessoa que entende o outro, né, que que acolhe.
Bom saber. <chuckles> Uhum. Uhum. Sim. É verdade. Exato. Sim. Eu acho que essa questão da empatia, né, que você falou, acho que é realmente um excelente ponto, porque é muito diferente, né, quando você tem uma conversa com alguém que tem uma empatia por você e alguém que você vai falar alguma coisa e a pessoa não está nem ligando, ou tipo assim, fala assim: "Ai, poxa, que pena" ou "que legal" e nada mais sabe.
Uhum. Isso. Isso. Uhum. É. Ah, sim. Ou então que te critica, né, que tem uma crítica, ali, muito forte: "Ah, você é isso, você é aquilo, hã, não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo", enfim, eu acho que isso tudo pesa.
Sim. Uhum. Exato. Sim, às vezes a pessoa só quer desabafar, né, e justamente procura um bom ouvinte.
Uhum. Uhum, exatamente. E em alguns momentos, eh, você vai, eh, migrar de dessa parte de ser ouvinte e também s Querer ser ouvida, mas, hã, ser ouvinte tem disso, de ser empati de ter empatia.
E Uhum. Sim. Sim. Então além da empatia, né, para você, o que que você acha que diferencia alguém, né, que realmente ouve de alguém que só tá ali esperando a sua vez de falar, sabe?
Hum. Uhum, olha que bacana que uma vez uma uma pessoa me fez uma pergunta assim, interessante: "Eh, você" De verdade, ele falou assim: "Olha, você ouve ou você só escuta?". Eu achei assim: "Hum, não parece a mesma coisa?". <laughs> Eh, e tem totalmen É total diferença, né, porque assim, você só escutar, é como se você estivesse ali e, tipo, só uma peça, né, tá ali entrando por um ouvido e saindo pelo outro quando a gente como a gente costuma dizer. Eu acho que quando você ouve, ser um bom ouvinte é aquela pessoa que, eh, se envolve junto, sabe, que se emociona quando tem que se emocionar, que que aprende, que internaliza. Então eu acho que o ser o bom ouvinte, eh, tendo essa essa essa cara característica mais forte de se envolver, de de de abso Exatamente, de absorver.
Uhum. Ah. <laughs> É verdade. Sim. É verdade. Uhum. Sim. Uhum. De absorver a informação, né. Realmente absorver, filtrar a informação.
Isso, exatamente, eu acho que é assim.
E não só estar ali, por exemplo: "Aham, sim, ah, é". <chuckles>
Isso, uhum. Exato, a gente sabe que o o a o aham, ou, às vezes, o silêncio é necessário em alguns casos, mas quando o outro quer ser ouvido, ele também, hã, precisa de de alguma coisa de volta, né, não é um espelho onde você só fala e pronto, né, você quer ter de volta alguma coisa, alguma reação, alguma afirmação. Isso.
Sim, claro. Sim. Exato. Sim, a que a pessoa demonstre, né, pelo menos o interesse no que você tá falando.
Uhum, exatamente, exatamente, e que confirme, né, que você por exemplo, imagina, eu vou aqui e vou te contar um um caso em que eu me senti super certa e e tô ali te contando alguma coisa, e eu preciso que você pelo menos re reafirme aquilo, né, de alguma forma, então.
Sim. Uhum. Sim, sim. De, por exemplo: "Ah, eu tô aqui, tô ouvindo".
I isso, ou que você diga: "Olha, concordo, é verdade, eu também faria igual. Olha, eu também sentiria que", entendeu, então, assim, significa que a pessoa de fato ouviu, não tá só escutando ali.
Sim. Sim, que tem uma troca, então, né.
Isso, boa, exatamente.
Porque por mais que a pessoa esteja ali ouvindo, né, supostamente só ouvindo, mas a pessoa que tá falando quer ter certeza que a outra tá realmente ouvindo.
Aham. Uhum, uhum, uhum, exatamente. Então, assim, eu eu tô acompanhando uma um a re eu eu cuido de uma rede social, de uma influencer, já puxando esse gatilho aqui para você <giggles> e que tem sido muito bacana porque é uma descoberta para mim, eh, e ali, de alguma forma, eu tô sendo ouvinte também porque tem muita gente que, eh, nem sabe quem é o outro lado que está ali cuidando, mas gosta de falar, gosta de deixar uma mensagem, e e isso tem sido bem bacana também. Mas tem uma uma página que que eu tô seguindo, que a o nome da página é super falantes, e e eu achei muito bacana
Uhum. <laughs> Sim. Uhum. Ah. Entendi. Qual? <laughs> O nome é bem <laughs>
É, exato, porque essa página ele está dizendo sobre falar e ouvir, não só falar ou não só ouvir. Então tô falando de oratória, né, falando é é um aprendizado, um preparatório sobre uma forma que a gente tem de se colocar nesse desse lado também de de ser ouvinte, mas também de de ter uma boa escuta, porque é fundamental.
Ok, ah, ok. Uhum. Certo. Sim. Uhum. Porque muitas pessoas chegam e querem contar, né, contar, contar, contar o que aconteceu, e daí quando chega na hora de escutar a outra pessoa, não tá nem aí para o que aconteceu com outra pessoa.
Uhum. Aham. Hum, não. Ó, e sabe o que que eu já percebi que eu achei também interessante? Eh, quando você está falando com alguém, e você quer ser ouvida, e aí a pessoa, eh, se a a pegou ali por exemplo, você contou uma coisa que a outra pessoa se identifica, ela toma a fala ali naquele momento e simplesmente fala dela sendo que você quer ser ouvida e aí outra pessoa está começando a falar. Então não é sobre ela naquele é, não é sobre ela naquele momento, é sobre você. Então você quer compartilhar a sua história mas ela também quer compartilhar a história dela, que tem a ver, que tem uma então assim, eh, a gente vai flutuando, como ouvinte e como também falante sabe então
Por quê? Uhum. Uhum. Certo. Te interrompe. Sim. Uhum. Sim. Com certeza e agora você falou justamente nessa questão de interromper, né, você acha que a cultura brasileira, né, com esse nosso jeito de falar e está sempre ali gesticulando também junto, às vezes acaba realmente interrompendo. Você acha que isso acaba influenciando mesmo o ato de ouvir?
é fundamental. Aham. Aham. Uhum. Hum, eu acho que sim, eu acho que infelizmente a gente precisa ter esse controle, porque pode ser algo que não seja bem interpretado pelo outro lado, eh, mas tem que ter o equilíbrio, não pode ser simplesmente, eh, pa um uma coisa parada, sem interesse, sem envolvimento mas que a gente tenha o controle de deixar o outro falar, porque a gente naquele momento precisa ser ouvinte, mas.
Uhum. Ok. Sim. Uhum. Sim. Tenha um autocontrole, né, de saber diferenciar quando é para gente ser ouvido e quando é para gente ouvir.
Uhum. Isso, uhum, uhum, exatamente, então eu acho que é fundamental ter esse equilíbrio e transitar ali nos 2 lados.
Ah, entendi. Sim. Uhum. Sim, faz super sentido, né, é realmente isso, querendo ou não ter uma boa comunicação também é isso, né.
Uhum, uhum, exata Exato, exatamente, e o bom entrevistador, por exemplo, uma pessoa que está falando, perguntando, porque ele está o que ele é o ouvinte naquele caso, ele ele envolve a pessoa, ela se sente tão confortável, quando você percebe, a conversa está ali durando tanto tempo que você diz assim: "Gente que bacana, eu me senti tão vontade de falar, porque a outra pessoa foi tão boa como ouvinte" e e vai envolvendo você, e vai te interromper, isso, uhum, interessante percebe.
Uhum. Sim. É verdade. <laughs> Sim. Você percebe, né, essa diferença. É impressionante esse exemplo que você deu, realmente muito bom esse da entrevista, né.
Isso exatamente porque eu vi eu vi alguns apresentadores de televisão eu já vi, que era interessante, né, que não deixava a outra pessoa falar, perguntava já respondendo <laughs>
Nossa, é verdade. Também. <laughs> Roubava a cena.
Roubava a cena, e e é muito bacana porque, virava meme, né, tantos memes aí que tem. <chuckles>
<chuckles> Verdade, ainda tem isso.
Ainda tem isso, hã, porque a pessoa foi boa ouvinte, mas é era te deveria ser ouvinte, mas estava querendo ser ouvida. É, protagonista, mas é bem bacana. Eu tenho dificuldade de, hã, de interagir, eu gosto de ouvir. Então, quando eu estou sendo ouvida, hã, isso tem sido bacana, eu tô gostando, sabe, de de falar com as pessoas e elas estão me ouvindo, porque normalmente eu sou a que escuta.
Uhum. A protagonista. <chuckles> Uhum. Ai, que legal. Ah, e é bom ter essa troca, né, você vê que é mútuo também.
Uhum, exatamente, exatamente.
Então, as pessoas que te ouvem são as pessoas que você também pode chegar, falar e conversar, e que também vão te ouvir, né, e vice-versa.
Isso, exatamente. E é muito bacana, né? Porque você tem aquele tempo ali de se sentir especial, eh, de saber que
Sim. Com certeza. Eu acho que é muito importante pra gente, né, como, assim, né, humano
Isso, isso, exatamente. Aham, e a escuta ativa, hã, do outro, é é algo que você se sente, como eu disse, valorizado, saber que você tá sendo ouvida, que a pessoa tá se interessando por algo que você está contando, por uma sua história, coi a aprendendo, porque quando a gente escuta a gente também aprende, né, a gente também ensina, hã, de alguma forma, então é muito bacana.
ter essa troca. Uhum. Sim. Sim. Com certeza. Sim, e olha, quais os sinais, assim, que você acha que dá pra perceber quando uma pessoa, ela tá realmente te ouvindo?
Time, mu muito interessante isso, porque eu vou citar o caso de u um relato do meu marido. Ele ele estava ele falando comigo alguma coisa, hã, e e pronto, paramos o assunto, e aí, depois, eu faço uma pergunta que ele diz: "Não é possível, você não estava me ouvindo. Você não estava prestando atenção em mim". E e eu acho que esse é um sinal muito claro de que, de repente, a gente não prestou atenção como deveria ter prestado porque, se a pessoa falou e você não ouviu, algum ruído ali atrapalhou, você estava ocupada ou não prestou atenção direito. Uhum, exatamente, e a gente
<chuckles> Ok. Uhum. <laughs> Uhum. É verdade. "Sim, eu estava pensando em outra coisa". Sua atenção não estava ali.
E aí ele, o que que ele faz? Ele briga comigo, diz assim: "Você nunca presta atenção em mim". <laughs>
<laughs> Mas você presta atenção? Eh, e ao contrário, né, na verdade, e ele presta atenção quando você fala?
É ver Era. Ele presta, mas sabe o que que acontece? Sabe o que que eu entendi que ele falou e é verdade, eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Eu não sou aquela eu Enquanto ele tá falando, eu já tô fazendo uma outra coisa, isso não é de fato prestar atenção devidamente na pessoa, né, eh, porque enquanto ele está falando, eu tô olhando no celular, eu tô respondendo alguém, eu tenho uma vida muito ativa, né, muito, eh, presente nas eh, na rede social ou no WhatsApp, por conta da minha família, de trabalho também, e quando eu consigo me desconectar totalmente que olho pra ele, que converso com ele, que a gente troca, aí eu percebo: "Não, eu estou aqui", né, fora a as outras coisas. Isso, exatamente, então, aí eu acho que a um dos sinais é esse, é quando você escu ouve, mas não escuta, como eu te falei, e não presta atenção, e aí você pergunta de novo a me uma coisa que já foi dita.
Uhum. O quê? Ah. Uhum. É verdade. Uhum. Sim, sim. Uhum. Sim, agora você tá cem por cento ali. Sim. Sim, eu às vezes até mesmo uma pessoa só fala uma frase, e daí você chega e pergunta: "O quê?".
Uhum. Nã tá vendo? Olha, exatamente. Olha: "O quê? Então significa que você não estava me ouvindo, você não prestou atenção em nada que eu disse?", hã, e é bem feio, viu, quando chega nessa fase, você eu me sinto envergonhada, que significa que eu falhei. <chuckles>
Não é? Sim. Então, daí, nesses casos, você para tudo e aí presta 100% de atenção no que tem para falar.
Totalmente. Aí eu digo: "Espera aí, ainda estou errando aqui, eu preciso pausar o que eu estou fazendo e prestar atenção 100%". E aí dá um um estalo, sabe, uma viradinha de chave.
<chuckles> Uhum. Sim. Mas legal que você tenha essa virada de chave, né, então para perceber e realmente reconhecer que você não estava, né, 100% ali, prestando atenção mesmo.
Uhum. Isso, exatamente. E como você falou da da cultura, da da tendência, eh, de nós brasileiros a a gesticular, a in interromper em alguns momentos, é importante que a gente tenha essa reflexão da ah, de pausar, de de entender se a gente errou ou não, porque naquele momento, ser ouvinte pode ser salvar uma vida, salvar uma decisão, eh, mudar uma escolha.
Legal que tem isso. Uhum. Sim. Uhum. Sim. É verdade. Às vezes uma pessoa só quer realmente ser ouvida, né, e tudo que ela precisa é só isso.
Uhum, exatamente. Exatamente. Eh, meu marido
Uma coisa tão simples que pode mudar muita coisa.
Totalmente, eh, <chuckles> eu já passei tanto por essa fase, como eu disse, que meu marido disse que eu deveria ser psicóloga e cobrar por isso. <laughs>
Uhum. Já imaginou. <chuckles>
Porque o psicólogo
Você acha que ganharia um bom dinheiro com isso?
Eu acho que sim eu acho que sim, eu escolhi a profissão errada, eu deveria ter sido psicóloga. <chuckles>
Ó, quem sabe ainda tá em tempo de mudar. <chuckles>
Olha, quem sabe, porque ele fala sobre isso, né, de que eu deveria ser paga para ouvir, eh, para ouvir as pessoas. E e eu entendi que eu estava fazendo um bom papel, eu estava fazendo a a missão de ajudar. Então, para mim, isso já é algo que me realiza.
Né. Uhum. Uhum. Sim. Ah, é muito legal isso, de verdade, e eu gostei muito de saber sobre a sua história, que você é uma boa ouvinte, né. E quase acaba mudando de emprego por causa disso até, já imaginou. <chuckles> Mas muito obrigada por compartilhar essa história comigo. Eu realmente gostei muito.
Ai, eu também. Ai, está vendo. <laughs> Ai, eu adorei compartilhar. Ai, que bom. Ah, eu que agradeço por ter me ouvido, olha só, por ter me aju me permitido compartilhar essa experiência, viu, muito obrigada mesmo. Espero que a gente volte a se falar.
<chuckles> Claro. Sim, até a próxima.
Até a próxima, beijinhos.